باقول لِك إيه، عايزِك كده تحكي لي عن مَرّة كده يعني حد علّمِك كده حد يعني في البيت كده وصفة م قديمة كده، ولسه أنتِ لحد دلوقتي فاكرة طريقتها كده.
بُصّ، هو أنا بصراحة كُلّ حاجة أنا باعملها باطبخها لحد دلوقتي في بيتي لولادي وجوزي وكده، من ماما الله يرحمها، يعني أنا- آمين- أنا دخلت المطبخ وأنا في إعدادي.
الله يرحمها يا رب.
آآ، عندي شغف. آه. وعايزة أقول لك أول مَرّة أطبخ فيها في حياتي مكرونة كنت في إعدادي.
ياه، كنتِ صغيرة جدًا!
فأنا باحب المطبخ، أنا فاكرة إن من وأنا قبل إعدادي وأنا كنت أقف على كرسي كده جنب ماما وهي بتطبخ، وأبقى بقى في منتهى السعادة، آه، مركزة بقى هي بتعمل إيه، بتقلّب إزاي، بتحط إيه، ب يعني كُلّ التفاصيل اللي تخطر على البال، بريحة الأكْل، بالtouch بتاعها، يعني كنت بابقى مركزة فيه بشغف، يعني أ يعني آه.
حلو اوي. وتشوفيها بتطبخ إزاي. امم. حلو اوي، يعني عايز أقول لِك كمان دي حاجة كويسة أصلًا يعني عارفة اللي هو معظم البنات أصلًا ما بتكونش عايزة أصلًا اللي هو المطبخ وكده، بتكون حاجة ت تحسّها تقيلة كده عليها، فدي حاجة حلوة جدًا إن أنتِ كان عندك شغف فيه.
امم. أنا باحب الطبخ جدًا، يعني مش مش مجر يعني أنا عارف ممكن ما آكلش، يعني مش أكّيلة، بس باحب أطبخ جدًا، ولو كلت لو عايزة آكل يعني أحب آكل حاجة ذات جودة وريحة كويسة، مش مهم الكَم، يعني أنا الكَم ده آخر حاجة عندي، ممكن آكل كَم قليّل جدًا بس أستمتع، فباحس إن الأكل لمّا بيتعمل بحُب آآ، بيبقى ليه طعم تاني، فده اتعلمته صراحة من ماما، يعني من وأنا صغيرة زي ما باقول لك فلحد الآن ماشية على طل الخطى بتاعتها.
إمم. بس تحبي تطبخي. حلو أوي. إمم إمم. تمام يعني أيوه أيوه. حلو أوي. طب عندِك بقى وصفة كده اتعلمتيها منها كده ولحد دلوقتي بتعمليها، أو دلوق لحد دلوقتي مثلًا فاكرة طريقتها مش شرط تكوني بتعمليها مثلًا، مش عارفة اللي هو مش لازم تفاصيل أوي، بس هي وصفة كده؟
كُلّ حاجة. فاهماك والله، بس أنا فعلًا كُلّ حاجة، يعني أنا هاقول لك مثلًا ماما كانت مشهورة بالرز المعمَر الحادق والحلو، فأنا كنت باعرف أعمله كويس أوي واحب إيه، وكانت تجمع القشطة كده عشان لازم تحط فيه قشطة بلدي ومش عارفة إيه، فباعمل الرز المعمَر بطريقة ماما بالضبط، المحشي طبعًا أكيد مليون في المِيّة بطريقتها، لأن أنا كنت باقعد أنا باقعد معاها واشوفها وهي بتعمل الخلطة، وكلامها في ودني جدًا، واقعد أعمل بنفس المقادير بتاعتها، واللي برضو هي كانت مشهورة بيه القراقيش أم عجوة.
بجد؟ إمم. إمم إمم. حلو أو آه، ده دي في ال في العيد بقى صح كده؟
ف فآه، فعايزة أقول لك يعني أنا طلعت محترفة فيها، باعمل كحك والقراقيش، وما احبش أشتريهم جاهز أبدًا، يعني حتى لمّا ييجي لنا هدايا في العيد كحك وكده، لأ، أنا أحب برضو أعمل، ما أحبش أشتري.
بجد! وت وتهادي برضو كده الناس بيها، صح كده؟
واحب آه وأبقى فرحانة بقى وأدوّق بقى وادّي بقى لأهلي وأهل جوزي ومش عارفة إيه، بابقى فرحانة، وبابقى م حاسة بجو وطقوس وباعمل بنفس ال المقادير، مع إن شوف ماما مثلًا ما كانتش تقول لي اعملي كذا، كانت بتعمل كُلّ حاجة بالويّم وأنا طلعت لها، يعني عمرها ما قالت لي حطي 1 زائد 1 يساوي 2 كانت بتديني التركة، تلاقي الح الدقيق بقى كده خلاص تمام، هو كده بقى مش عايز سمنة أكتر، فاهم؟
آه. حلو أوي، آه. جميل لأ، جميل أوي. ماشي طب أنتِ ذكرتِ إن أنتِ متجوزة ف فأكيد أنتِ عندِك برضو أولاد صح كده؟
فأنا خدت ده. آه.
بتحاولي بقى تورّثي لهم كده بقى ال الع الأكل ده أو نوع الأكل ده عمومًا يعني كده ليهم يعني؟
هُم بُصّ الجيل ده بيحب التجديد شوية مش زينا، يعني بيدخّلوا بقى يعني مثلًا ما يحبوش المكرونة بالطريقة بتاعتي اللي هي التقليدية البحتة دي، لأ، بيعملوها بيحطوا فيها حاجات كتير أوي، أنا باحب الحاجة التقليدية، يعني اما اعمل مكرونة أقصى حاجة أحطها ملح وفلفل على الصلصة، ما احبش أحط آه لأ، هُم ممكن يحطوا 50 نوع بقى، بابريكا ومش عارفة بصل بودرة وتوم <tsk> أنا ما احبش الحاجات دي صراحة، باحب الطعم ال البسيط، باحب أستمتع بطعم الأكْل، باحب أس أستطعم السمنة في ال في الصلصة مش البهارات.
آه دي مشكلة. امم. اللي هي الحاجات البسيطة خالص. <laughs> أيوه. فهمتِك آه، فهمتِك فهمتِك، لأ والله بجد حاجة كويسة.
فاهم؟ بالضبط بقى اللي هُم بقى اللي يحبوا بقى يقفوا معايا وكُلّ حاجة، بس ي يحطوا الtouch بتاعهم، يعني الجبن بقى على المكرونة، آآ، ما يحبوش المكرونة حمرا كده بس، لأ، يحبوها اللي هو اللون الPink يقوموا حاطين عليها كريمة لباني، يعني هُم ماشيين بدماغهم شوية الصراحة، مش بيزودوا على اللي أنا باعمله، فاهم؟
امم. بس على الأقل برضو يعني بيتعلموا منِك برضو الطريقة الأصلية نَفسها، عشان لو في يوم مثلًا زهقوا من الطريقة الق الجديدة أو التجديد بتاعهم ده، يرجعوا للطريقة التقليدية برضو كده، لأن الحاجات دي تبقى نوستالجيا كده، بيحبوا إن هُم يرجعوا ليها، صح كده؟
أكيد، هُم بُصّ ما بيطبخوش hundred percent، بس مثلًا لو أنا في الشغل وما لحقتش وهُم جعانين، فيعني المكرونة الحاجة الوحيدة اللي هُم باقول لهم على خطواتها عشان بتبقى أسهل حاجة بالنسبة لهم، ام فهي دي الحاجة الوحيدة اللي هُم بيعملوها بس بدؤوا يزوّدوا بقى، يعني امّا زهقوا من كتر ما بيعملوا المكرونة، فباقول لك بقوا يخترعوا هُم حاجات بقى يحطوها فيها.
إمم، إمم. أيوه، أيوه. <laughs> أيوه أيوه، لأ حلو جدًا بصراحة. طب يعني ده بالنسبة للأكل، بالنسبة بقى للعادات يعني ما فيش كده عادة بسيطة كنت بتتعلميها في البيت عندك وأنتِ صغيرة كده فهمتِ قيمتها بقى لما كبرتِ؟
الفرحة مثلًا بالمواسم أو بالأعياد أو يعني دي عادة، آه طبعًا، يعني مثلًا م حتى لو البيت نضيف، لأ، إحنا نحب نمسح الشقة ونلمّع ونغسل الدنيا والدنيا تبقى بتلمع، ومفرش جديد على السرير، ومش عارفة لازم يبقى في فرحة كده بدخول ال العيد، فدي تو ورّثتها وباحاول مع ولادي فيها، يعني لازم يبقى في فرحة في ليلة رمضان إن إحنا نقعد نجهّز ون ونشوف هنعمل إيه في السحور، وننزل نجيب بقى الياميش، و باحب العادات والتقاليد صراحة، وباحب أورّثها لولادي يعني، باحس إن هي دي اللي بتعبّر عن هَويتنا، ولو كُلّ واحد ما تمسكّش بيها صراحة بعد كده مش هيبقى في بالضبط مش هيبقى في لا عادات ولا تقاليد هنبقى بقى كده لا طايلين نبقى زي الغرب ولا طايلين نبقى ن زي نَفسنا.
بجد؟ إمم. فهمتك آه. آه بتمثل عندكم يعني. فهمتِك، فهمتِك، صح صح. طب ما فيش حاجة مثلًا كده كنتِ بتشوفيها زمان تافهة ودلوقتي بقيتِ بتقدّريها أكتر، سواء بقى أكْل أو عادة أو أيًا يكن الحاجة دي؟
هي زينة رمضان مثلًا، أفتكر إن إحنا كنا بيجمّعوا ونشتري زينة رمضان، ودي <tsk> كنت أبقى مستغربة أوي إن مثلًا كُلّ سنة بابا يدفع لل للبوا
إيه ده ثانية بجد، دي تافهة؟!
وأنا صغيرة آه كنت بابقى مستغربة يعني <tsk> هو إيه ال العمارة كلّها بتتجمّع عشان زينة رمضان يعني كنت باحس إن إيه الهبل ده، يعني ودي حاجة مش ذات قيمة يعني إن الدنيا تت فاهم، اللي هو بقى كُلّ واحد بقى كُلّ شقة تدفع كذا ومش عارفة إيه، ف <tsk> آه، إحنا كنا بنفرح بيها كأطفال، بس كنت باحس إن أنا مستغربة إن الكبار مشتركين في حاجة زي كده.
آه. <laughs> أيوه.
فاهم، لحد ما آه لمّا أهلي بقى قالوا لي أصلًا ده دي عبادة آآ، "م من من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب"، دي شعيرة من شعائر ربنا، فإحنا بن بنحتفل بيها علشان نظهِر احترامنا وحبنا لشهر كريم زي ده، فدي عبادة مش مجرد عادة بس.
آه، فهمتِ بقى لما كبرتِ. إمم. ده حتّة العبادة دي على فكرة أنتِ ضفتِ لي معلومة جديدة، فشكرًا بجد يعني كويّس إن أنتِ قلتِ لي حاجة زي كده بجد يعني، طيّب
لأ لأ طبعًا، هي مكتوبة في القرآن يعني.
آه، آه صح، صح لأ معاكِ حق فعلًا.
أنت الاحتفال نفسه في العيد لمّا تيجي تجيب ل لنَفسك والّا لولادك وتقعد بقى لبس جديد وتحتفل بالعيد، أنت بتاخد ثواب، مش بس إنك أنت بتلبس حاجة جديدة، بس لازم تقول النِية إن أنا باعظّم شعائر ربنا، إنه ده عيد في ال في السما وفي الأرض فأنا باعظّمه، وباجيب لبس جديد وباجيب حلويات وبف بادخّل الفرح، فده عبادة.
إمم. إمم. لأ، لأ، كلامِك منطقي بجد وكلامِك حلو بأمانة يعني بصراحة. طب أنتِ بتشوفي يعني بالنسبة بقى لو قارننا كده بين الأكلات والعادات، يعني بتشوفي كده أنهي أسهل، نقل العادا نقل العا العادات أسهل، والّا نقل الأكلات هو الأسهل؟ لأن أنتِ بتقولي بقى إن الأكلات هُم بيحبوا يجددوا فيها وكده، فيعني شايفة أنهي أسهل؟
إمم. مهما جددوا يعني معلش مش هيعرفوا يجددوا في المحشي بس بيعشقوا المحشي، فالمحشي ده أكلة تقليدية، الملوخية مش هتتجدد فيها أ مهما جددوا، فهنرجع لأصلنا، أنا مؤمنة بكده، طالما اتعودوا على حاجة وحبوها، مهما جددوا ده شوية هتلاقي هُم فجأة خلاص زهقنا، لأ إحنا عايزين اللي إحنا كنا بناكله.
آه <laughs> دي حاجة مقدسة. طب ما ممكن أيوه. يعني مش ممكن أصلًا يجددوا في المحشي نَفسه مثلًا، يحشوا بدل ورق العنب وكده، يحشوا بصل مثلًا، رغم إن البصل ما كانش معروف زمان؟
اتعودت عليها. عمري ما عملته، فهُم أكيد مش هيعملوه من نَفسهم، يعني ممكن بقى امّا يتجوزوا بقى ويكبروا يعني، بس أنا عمري ما عملت إلا المحشي التقليدي بتاعنا اللي هو ال الورق العنب والبتنجان والكُرنب والكوسة والفلفل، آآ، فهُم مش عارفين اللي هو، هو فاهم خلاص، هُم اتعودوا عليه بطعم معين.
آه. صح صح، لأ، معاكِ حق. طب فكرة التعوّد بقى نَفسها، يعني أنتِ كده شايفة إن توريث العادات عمومًا بيتم بالكلام، والّا بالتطبيق كُلّ يوم إن أنتِ بتطبقي الحاجة كُلّ يوم وبتطبقيها كُلّ سنة وكده، فدي بتتورّث بالطريقة دي؟
بالتطبيق، يعني بُصّ، هو "من شبّ على شيء شاب عليه"، لأ، الكلام بيتنسي وبيتزهق منه، إنما مثلًا say أنا ولادي ما كانوش بيحبوا كيكة البرتقان دي نهائي، نهائي من رابع المستحيلات ياكلوها تمام؟ آآ، بيحبوا الكيكة يا سادة يا بالشوكولاتة، والمعظم بالشوكولاتة، يحبوني أعمل لهم صوص شوكولاتة كده وأحطها لها فوقيها، لأ، دلوقتي من كتر ما أنا باعملها خلاص عايزين ي بقى يطلبوها، اتعودوا عليها.
يعني مش بالعادات مش بالكلام قصدي، آه. بجد؟ امم. بجد! هم اللي بيطلبوها بنَفسهم.
آه، بس من 5 6 سنين كده كنا كُلّ ما أعملها نكد، لازم أعمل لهم هُم صينية لوحدهم. بس الحاجة لمّا بتتكرر كذا مَرّة قدام الطفل مصيره هيحبها، ده أنا مؤمنة بده يعني، خلاص هو من "شبّ على شيء شاب عليه"، خلاص بقيت تفكره مثلًا آآ، بطعم اللي مامته بتعمله، بقِت تفكره أنا وأنا صغيّرة ما كنتش باكل كيكة برتقان ماما كانت بتعملها، أنا ما كنتش باكلها نهائي، ما كنتش باحبها، كنت أحب الكيكة العادية.
أيوه أيوه، مالِك أنتِ امم. أصلًا يعني! امم.
بس لما كبرت بقيت أحبها عشان بتفكرني بماما، وبقيت أعملها في بيتي عشان بتفكرني بماما.
لا صح صح، صح، امم.
فَهي نفس الفكرة، إنما لما أقول لولادي على فكرة كيكة البرتقان حلوة من غير ما اعملها، طب ما هُم لأ مش حلوة مش عاجبانا، خلاص خلصت كده د اندثرت بقى ما بقاش
أيوه بالذات مش مقتنعين عشان ما داقوهاش حتى برضو.
بالضبط
امم امم، جميل، صح، لأ معاكِ حق. طب أنتِ أصلًا لمّا بتنقلي عادة بقى أو عارفة اللي هو وصفة معينة كده يعني لحد بقى أصغر منكِ اللي هُم أولادِك يعني مثلًا، أنتِ بتشرحي لهم ليه بتتعمل أصلًا العادة دي أو ليه بتتعمل الوصفة دي نفسها، والّا بت بتكتفي بس إن أنتِ تورّيهم الطريقة وخلاص؟
امم زي إيه مثلًا؟
بحيث إن أنتِ يعني تخليهم يقتنعوا، يعني مثلًا ز ز زي كيكة البرتقال بتشرحي لهم يعني هي ليه أصلًا بتتعمل، أو ليه هي عادة مثلًا عندكم في البيت وكده، والّا اللي هو مجرد بس إن أنتِ بت
هي مش عادة، أنا باقول لهم مثلًا أنا وأنا صغيرة ماما كانت بتعملها على طول وكنت بابقى مستغرباها، بس لمّا دُقتها <tsk> عجبتني، حسيت إنها غريبة، وبعدين البرتقال ما بيخلّيش الكيكة تبقى زفرة مهما حصل، فبدأت إيه أحكي لهم مشاعري وأنا صغيرة، وتيتة على طول كانت بتعملها، آه، فأنا لمّا كنت أشم ريحة البرتقال دي أفتكر تيتة على طول وأفتكر مش عارفة إيه، فباحكي المواقف وباعملها، واللي عايز ياكل أهلًا وسهلًا، ما باجبرش، مَرّة في التانية أكلوها مَرّة، لأ، <tsk> حسوا إن هي لأ لذيذة مش وحشة، فخلاص لأ بقوا يشتاقوا لها بقى كُلّ فترة كده، إحنا محتاجين ناكلها مثلًا.
آه، بحيث إن هم يحسوها. أيوه أيوه. مع التعود آه. إمم مع التعوّد. طَب أنتِ يعني، أنا هاسألِك بقى سؤال تاني كده، أنتِ شايفة كده إن الأكلات التراثية عمومًا من وجهة نظرِك يعني، جُزء من الهوية نفسها؟ والّا مُجرد طعم بس بيقربكُم وخلاص؟
لأ، جزء من الهَوية بصراحة. يعني أنت لمّا بتروح أي دولة مثلًا يتقال لك المطبخ المصري. ده هَويتك كمصري. المطبخ المصري، المطبخ الصيني، المطبخ الهندي، المطبخ الأوروبي، فيعني كل بلد أو كل هَوية م يعني الهَوية بتاعتنا لينا معروفين يعني مثلًا السوريين معروفين مثلًا إن هُم بيحبوا الزعتر، هُم واللبنانيين، والش يعني الشوام عمومًا. الزعتر ده عندهم مثلًا حاجة أساسية، ف معروف أمّا تاكل زعتر فهو شامي يعني.
جُزء من الهوية؟ إمم. آه. اعرَف إن الأكل ده شامي، على طول.
بالضبط. فهي هَويتهم، أ أكل بيعبر عن الهَوية الش ال السورية. الشاوِرما السوري بتعبر عن الشو عن السوريين، من ه أكلتهم، نكهتهم، فبالتالي الأكل بيعبر عن هَوية. يعني
أها. يعني الأكل برضه مع ذلك يعني الأكل مع ذلك برضه كده، أو الطبخ عمومًا بيقرب الناس، والّا هو يعني مُجرد روتين؟ بس معنى كلامِك كده إن هو مُمكن تقريبًا بيقرب الناس.
مش عارفة بيقرّب الناس والّا لأ، بس هي العزايم وال المحبة دي بتقرّب الناس يعني، بس ب هو بيجمّع الناس على هَوية واحدة، يعني فاهم؟ المصريين مثلًا بيبقى ليهم تحس إن ليهم ن يقول لك ليهم نَفَس معيّن، ليهم طريقة معيّنة اللي اتربينا عليها، أي نعم دلوقتي بدؤوا يدخّلوا بقى بهارات كتير أوي زيادة عن اللزوم، دي ما كانتش في المطبخ المصري، يعني كُلّ وصفة تلاقي مثلًا يحط لك خمسين نوع بهارات، اللي هو أنتم بتهزروا يا جماعة، فين
تمام. آه. آه صح. زمان دي على أولادِك آه.
أنا ما يعني ما اعرفش أنا ضد الموضوع ده، أنا باحب الأكْل التقليدي بطري آه ماشي ممكن تيجي لي فترة كده أبقى عايزة أعمل مثلًا مكرونة كانتون مثلًا عادي جدًا، إيه المشكلة؟ دي مش أكلتنا بس لذيذة وإيه المشكلة، بس مش هاعيش عليها، يعني كُلّ شهر مَرّة والّا كُلّ شهرين 3 مَرّة، فاهم؟
امم. فهمتِك، آه، أنتِ من النوع التقليدي شوية يعني، رُغم إن أنتِ بعيدة عن أولادِك برضو هُم أنتِ بتقولي إن هُم بيجددوا وكده وبيحط بيحبوا إن هُم يحطوا بهارات كتير، أنتِ م مختلفة عنهم في الحتة دي، آه، نَفسِك بتروح لك بس آه.
ما باحبش البهارات، ما باعرفش آكل الأكْل ببهارات، ما باحبش باحب طعم الأكْل صراحة، باحب أستمتع بطعم الأكْل، ما باحبش البهارات الكتير، ولو حطيت بهارات يعني حتى لو مثلًا هاعمل شاورما، هاعمل مش عارفة إيه، هاحط كمية قليلة جدًا لأن أنا عايزة أحس بطعم اللحمة والفراخ. أنا امّا أحط كده أنا باحس صراحة بُصّ، م يعني أكون صادقة معاك، اللي طلّع الموضة بتاعة البهارات دي المطاعم، والمطاعم بتحط بهارات عشان تبقى جايبة أسوأ أنواع الخامات وعايزين يداروها بالبهارات والمنكّهات بتاعتهم، آه طبعًا. أكيد يعني هو ده لوجك يعني أنا ليه هاغ أغيّر طعم اللحمة والفراخ لو هي كويسة؟! لو هي مش قديمة أو بايتة أو ريحتها زفرة، مش مغسولة كويس، ماركة مش كويسة، ليه أغيّر طعمها؟ هُم بيغيروا علشان يداروا على ال اللي فيها. بالضبط، يداروا آآ، إنما لو الحاجة مغسولة كويس، متجابه من مكان كويس، آآ، نضيفة ومعمولة بلمون كده وخل و وبتاع وملح و عمرك ما هتحس بزفارة، وهتستمتع بطعم الأكْل وأنت بتاكله، وفعلًا الصراحة اللي اخترع البهارات دي، يعني اخترع فاشل الصراحة.
امم امم. امم. امم. بجدّ! بجدّ! آه. صح بيداري الزفارة بردو بتاعة الأكل وكده. امم بيداري زفارة الأكل. امم. صح. لا، لا. أنا باحييكِ بجد على الكلام اللي أنتِ بتقوليه. واضح أصلًا واضح أصلًا إن أنتِ بتتكلّمي بجد وأنتِ مش مُجرّد بس بتقولي كده، لأ أنتِ فاهمة الكلام اللي أنتِ بتقوليه ب صح. فدي حاجة يعني أنا باحييكِ عليها بجد. وجهة نظر.
هي وجهة نظر. أنا مش مش كلام مُطلق يعني فاهم؟ يعني أكيد في ناس ليها رأي تاني. بس أنا ده بالنسبة لي، أنا باتكلّم بالنسبة لي
أيوه، أيوه. وجهة نظر. آه. أنتِ شايفة كده.
آه. باحب أستمتع بطعم الأكل طالما هو الأكل معمول نضيف. فأتحدّى أي مطعم م يعني يعمل لك أكل كده يعني طب الsteak مثلًا، بتلاقي حتّة الsteak بالضبط. الsteak ما بيتحطّش عليه بُهارات. ويتعمل لك الsteak قدامك كده أقصى حاجة صوص. ليه؟ عشان بي والللي تلاقيه بس رقم خُرافي. علشان هو عايزك تستمتع بطعم قطعيّة اللحمة المميزة اللي هو عاملها.
لا، لا. وبرضه ويحُط عليه بُهارات خفيفة. إمم. هم بيحطُّوا بقى. إمم. والطراوة بتاعتها وكده.
بالضبط. ال بيعتمد على التصنيع بتاعها، السوى بتاعها وال و والmaterial ال ال الجودة بتاعتها. فلو حَط لك عليها ب استحالة تلاقي حد مثلًا عامل لك م 50 نوع ب على الsteak كده بُهارات استحالة.
آه. إمم، إمم. لا صح، صح. ما والله بجد كلامك منطقي أصلًا. يعني كلامك منطقي فعلًا. فحقيقي أنا استمتعت جدًا بالكلام الحلو ده بصراحة يعني وكلام عن الأكل والعادات وكده. دي حاجة عجبتني جدًا بصراحة. أنا حقيقي يعني أتمنى كده أتمنى كده يعني يكون في ما بيننا كلام تاني في وقت قُريّب يعني.
إمم. إمم. بصراحة وأنا. أكيد، أكيد طبعًا. مُتشكِّرة ليك جدًا ولذوقك.